Ờ, nhưng mà nó vậy đó bạn. Ờ. Đây là một cái vấn đề rất là phổ biến, thì thành ra á, là một điều bạn có thể làm có nghĩa là bạn, ờ, đôi khi được thì bạn hãy thử hỏi thăm, hông phải theo cái kiểu là ờ, kiểu đừng có có một cái mục tiêu rõ ràng quá đó bạn. Có nghĩa là bạn hỏi cái hướng là, ờ, "Hôm nay, kiểu, ờ, chỗ làm sao anh?", "Cuộc sống sao anh?", "Có gì vui hông?", kiểu vậy. Hay là bạn hỏi những cái chung chung, chung chung, chung chung và khi mà người ta, kiểu, tạo có nghĩa là người ta, ờ, chưa chắc đã muốn trả lời, nhưng mà nếu mà bạn thật lòng bạn muốn hỏi và bạn hỏi theo một cái hướng kiểu nó nó kiểu là chỉ là muốn biết chứ không phải là tò mò, bạn hiểu hông? Có nghĩa là hông phải là tọc mạch.
<laughs> Ừ, ô kê. Ừm. Ừm, không có mục tiêu. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, là là sao? Bạn cho mình ví dụ cụ thể luôn đi, mình học hỏi.
Ờ, thì có nghĩa là bạn ờ, thì bạn cứ hỏi về những cái chuyện như là hông nhất thiết phải liên quan đến công việc đi, hỏi là "À, cái anh đồng nghiệp mà hay đi ăn trưa với anh ở trên công ty, bữa giờ anh em còn ăn trưa hông?" Đó, thì đó sẽ là những cái hướng để bạn bắt đầu câu chuyện, còn đi theo tiếp cái câu chuyện như thế nào thì nó sẽ là tùy theo bạn. Nhưng mà, ờ, quan tâm tới những cái mà nó không có quá là, kiểu, ờ, có một cái mục tiêu á, thì thành ra là người ta sẽ cảm thấy đúng rồi, người ta cảm thấy thoải mái hơn như hai người bạn là kể chuyện kể chuyện phiếm với nhau thôi, chứ hông phải là nói để ra việc hay gì hết.
Ừm, ừm. Ờ, ô kê. Không có mục đích. Ừm, ô kê. Ừm.
Đó, thì đó sẽ là một cái hướng.
Ờ, để mình thử coi sao. Ừm, ô kê, mình ghi nhận cái này, để mình thử nè. Mà bạn, hỏi hỏi mà cứ nói "bình thường" thì sao? Hỏi hỏi gì cũng "bình thường, bình thường", "không có gì mới", "bình thường", đó. Rồi cứ vậy, mình cứ phải chủ động hoài á hả?
Ừm, ừm. Ừm, một cái điều ừm, nói đi bạn. Thì Ừm, thì Thì, ờ, thật ra thì, ờ, nói thiệt là vậy á bạn. <laughs> Có nghĩa là thì khi mà người ta "bình thường, bình thường, bình thường", thì bạn có thể, kiểu, kết thúc một cái khá là vui vẻ và nhẹ nhàng thôi, như kiểu: "Chà! <smacks lips> Hiểu rồi. Chờ á anh anh chồng này của tui hay dữ quá!", kiểu "Cuộc sống khó khăn vậy mà ảnh thấy mọi thứ bình thường." Kiểu vậy h hông, kiểu nhẹ nhàng thôi. Đó. Đó, thì đó. Nhiều khi người ta kiểu, ờ, mát mặt một xíu người ta lại nói thì sao, đúng không nè?
<laughs> Ừm. Ừm, ừm. À, hay, hay, hay! Ờ, được được đó, để mình nghĩ coi